Eee, kepikiran enggak sih Kak, cuma memang belakangan ini kan aku, eee, memang motor itu udah enggak terlalu aktif ku pakai sih, misalnya untuk, eee, aktivitas reguler gitu kan ya. Tapi paling kalau misalnya sekali-sekali masih ada lepas tangan gitu kan. Ya karena kan memang sekarang udah aku emang udah pindah sih, jadi ada tunggangan baru dan lebih fit sih sebenarnya gitu Kak. Ya memang sih lebih banyak, eee, parkir di rumah sih Kak, sekarang gitu.
Iya. Oke. Oke, jadi malah agak susah ya untuk parkir di, eee, tempat Kakak, gitu ya?
Di Eee, iya, apa sih sebenarnya kalau misalnya apa, ada juga kepikiran karena dia itu kan memang udah jarang kepake, kan kasihan juga kan ke kendaraan kalau enggak sering kepake lama-lama juga rusak gitu kan.
Oke. Iya. Betul. Oke.
Ada juga, ama kayak yang gitu kepikiran buat iya, tapi belum yakin aja, gitu. Karena masih, ada
Iya. Coba dipikirkan lagi nih Kak, eee, mungkin dari sisi emosional dan manfaatnya gitu. Apakah mungkin terus, eee, men menyimpan motor tersebut, memberi energi atau malah justru bingung kan takut rusak atau mungkin takut enggak pernah kepakai gitu? Nah kalau jawabannya nanti lebih ke banyak beban gitu ya karena mungkin harus membayar pajak juga kan ya Kak, tiap tahun gitu. Nah itu juga, eee, sinyal-sinyal buat mulai melepaskan motornya kayak gitu, Kak.
Boleh boleh. Iya. Eee, lebih, berarti aku ju aku lebih mikir yang, eee, reality saja gitu kayak lebih valid aja kalau misalnya mana, ini sih ya, atau emang enggak apa, kepikiran ini sih.
Realistis, betul banget. Nah, nanti Heeh, Kakak bisa tambahkan juga, eee, simpan kenangan meskipun tanpa menyimpan motornya gitu. Jadi, eee, keterikatan kan sering takut hilang karena lupa gitu ya Kak. Nah Kakak tuh bisa nih kayak foto motor dari beberapa sudut, eee, mungkin ditambah dengan 1 foto dari Kakak bersama motornya gitu. Terus Kakak juga bisa tulis gitu ya apa sih arti motor ini dalam hidupnya Kakak, gitu. Nah terus juga boleh kayak men mau nyimpen plat yang lama, gantungan kunci atau 1 bagian kecil, eee, yang lain gitu. Kenangan tetep aman meski barangnya udah enggak ada lagi, kalo kayak gitu memungkinkan enggak Kak?
Oh, iya iya, gitu.